なんとなくありますよね。
うんうんうんうんうん。 ま、そうですね。うんうん。うん。うん、うん。
ああ。でも、昔なかったですもん、ケンタッキーしか。<laughs> はい。ええ。ええ。ええ。うん、ケンタッキーはだいぶごちそう感っていうか、ちょっとイベント感ありましたからね。
ああ、まあ、言われてみればそうすね、確かに。うんうんうん、うん、うん、うん、うんうん。 うんうん。 <giggles>
<laughs>
うーん、うん。
あの、ファミリーバーレルとか。
まあ、そうですね。うーん。僕はあのグレービーが大好きなんで。<laughs> はい。うんうん。
はい。 あ、そうなんですか。ええ、いや。
あれでもう、永遠に。なんでも食べられるっていう。<giggles>
ええ。なるほどね。まあ、でもそっか、商業的な目的で、あ、なんかこう文化宗教イベントとして持ち上げられてるものもたくさんありそうですよね。
うんうん。 うんうんうん。 うーん。

ん、そうそうそうそう。<laughs>
ササンクスサンクスギビングで。<laughs>
<laughs> いや、商売したいだけや、みたいな。<laughs> うんうんうんうんううん。
ああ、なるほど。そっちですね。<laughs> そうですよね。なんか鶏でもここす近年、なんか、鶏売り売ってますよね、その時期に。なんか、丸丸焼きみたいなやつとか、あとケンタッキーフライドチキンがなんか <laughs> やばいですね。そっちですね、はい。
うーん。 うん。 ほうほう。ああ、そうなんすか。へえ。ほうほうほう。<laughs> やっぱり。<laughs> 便乗してきたか、やっぱり。 うーん。 なるほど。あの、ケンキーの、あのクリスマスチキンって、あの、食べたことありますか？なんかに、僕一回もなくて。
はい。 ええ。 え